Ну, чаще всего я именно туда отказываюсь ехать. То есть иногда соглашаюсь, просто понимаю, что он хочет со мной тоже. Он хочет на самом деле, чтобы мы все были одной большой дружной семьей, как, э, из рекламы майонеза. Но, к сожалению, так не получается. И уже много лет прошло, и мне кажется, что ничего не поменять в этой ситуации. Но я искренне верю, м, в его вот эти добрые посылы и хочу поддержать лишний раз. Но в целом не всегда, конечно, именно такая ситуация бывает. То есть бывают просто мероприятия, куда я прихожу, и там, например, просто может быть очень много народу, мне незнакомого, и а люди между собой знакомы. И вот очень сложно как-то сразу там встроиться в компанию. Я не могу сказать, что я суперэкстраверт, что сразу могу прийти в круг людей, там: "Эге-гей, давайте знакомиться!" Ну, как бы это не про меня просто.
Ага. Ага, да. Понятно. Ясно. Да, да, да, да, да. Да, да, я понимаю, о чём ты. Ну, слушай, а вот всё-таки ты, когда приезжаешь на такие мероприятия, э, ты говоришь, что ты не можешь сразу встроиться в компанию, но всё-таки со временем это получается. Я правильно понимаю? То есть проходит какое-то время, вы там, ну, так или иначе, начинаете с кем-то там пересекаться, общаться, перекидываться словами, и по итогу ситуация налаживается или всё-таки нет?
Да. Ну, когда как. Зависит, конечно, от людей. Часто это бывает всё очень поверхностно. То есть тут пару фраз, там пару фраз, то есть абсолютно ни о чём. Такого, чтобы какой-то прям диалог завязался, редко бывает. А я вообще люблю вести какие-то глубокие диалоги с людьми. То есть, эм, ну, если разговоры серии: "Передайте, пожалуйста, салат", ну, это как будто бы и ни о чём.
Ага, да. Ну да, я понимаю, действительно. Слушай, а в целом такие мероприятия часто происходят в твоей жизни? Именно, вот я имею в виду не поездки, там, к родственникам и знакомым, а вот, э, конкретно вечеринки и вот какие-то праздники, где много, может быть, как ты говоришь, незнакомых людей, компания в целом какая-то. Потому что, видишь, вот это же тоже важно. Э, от некоторых мероприятий можно просто отказываться, наверное, вот, и, возможно, выбирать те, на которых ты гарантированно, ну, или просто с высокой вероятностью будешь чувствовать себя хорошо просто по причине того, что там есть те, кого ты знаешь. Вот ты как-то вот, э, отслеживала такой момент, пробовала уже так делать?
Ага.